Вот у меня такая проблема, да. Вот я постоянно беру на себя слишком много, и вот нет никаких границ, да. Как будто бы вот, знаешь, я так, какая супервуман, да, и вот у меня там, знаешь, я всё решу, и всё у меня получится, да. Но вот с каждым разом у меня вот, э, только появляется, так скажем, какая-то задача рабочая, домашняя, там от друзей или семьи, я сразу думаю, что вот всё я должна сделать это сама. И даже вот когда, так скажем, внутри есть чувство, что мне тяжело или там я не хочу, я всё равно соглашаюсь, да. И вот иногда я лувлущ ль ловлю, так скажем, себя на мысли о том, что уже, я, как скажем, не такая молодая, да. Там, знаешь, вот этого юношеского максимализма, как в подростковом возрасте, его уже не с нет. И то, что, м, как скажем, мои собственные желания, я где просто, так скажем, а, вот эта привычка тащить всё на себе, она вот с каждым разом, она меня уже начинает надоедать мне. И, знаешь, она меня начинает уже внутренне раздражать. Что, вот знаешь, надо остановиться, надо на уме научить сказать "нет", прекратить выстраивать границы. И в итоге, к ска скажем, у меня вот ат еще основная проблема, что у меня не остается времени на себя. Я постоянно где-то, я постоянно что-то делаю, да. И вот я просто вот не успеваю ни отдохнуть, ни расслабиться, ни нормально переключиться, да. И вот самое неприятное, вот знаешь, это то, что даже когда я понимаю, что уже тяжело, что я устала, что мне нужно остановиться, я всё равно продолжаю вот делать. И вот как вот, э, как вот мне как те объяснить, как вот разобраться в этом? И вот, знаешь, как будто вот меня а мне вот неловко, во-первых, сказать вот это прекрасное слово из бутв 3 букв "нет", да, а вот даже если у меня нет сил. И вот, знаешь, вот это внутреннее проявление какого-то бессилия, я вот хочу научиться ставить, во-первых, границы. Научиться говорить "нет", что вот мне сейчас это неинтересно, я устала, делиться своими, так скажем, переживаниями, да. И вот прекратить тащить всё на своих, как скажем, плечах, и н научиться делегировать, просить помощи. И вот как этому научиться? Помоги разобраться, пожалуйста.
Так. Понимаю. Так. Понимаю. Та. Конечно. Да, я, н слышу тебя. Это, конечно, м, ощущение такое, э, тяжёлое. Вот, э, я должна всё сама, да, как будто вот на на плечах, э Такой, а, рюкзак, набитый камнями. И ты уже всё, устала, но всё равно тащишь, да, потому что привыкла. Я правильно понимаю тебя, да?
Да. Да, да, да, вот знаешь, вот настолько вот это уже в такой вот, э, в привычке, что ты уже не замеча А, нормально, я всё смогу, я всё смогу. А надо же научиться просить помощи. Просить помощи это же не проявление слабости, а проявление того, что ты кого-то хочешь по ком чтобы кто-то тебе помог. А вот это, знаешь, что "я сама, что подумают другие"? Да что подумают, что ты, ты же тоже человек, ты тоже должна чувствовать свои мысли и эмоции проявлять свои.
Конечно. Да, я понимаю, тебе это, наверно, привычка. Она сидит глубоко. То есть это даже не просто как про сегодняшние задачи, а про вот годы, э, когда, возможно, некому было помочь. И ты выучила, что там если не я, то как бы никто. Вот. И поэтому теперь даже когда ты вымотана сейчас, то, есть вот этот голос внутри, да, там, терпи, соберись, справляйся. Вот. И это тяжело, м, на самом деле и одиноко. Мне бы хотелось тебя, э, поддержать и как-то, м, что-то тебе посоветовать. Э. Но чтобы лучше понять ситуацию, э, хочу, э, узнать, э, такой вопрос ещё. В каких именно ситуациях ты чаще всего берёшь всё на себя? Там например, дом, работа, семья, быт.
Да-да-да. Согласна. Согласна, да. Так. Ага. Слушай, на работе я уже, мне кажется, выстроила эту границу, потому что, э, от этого, как ск Ну поработаю и скажут: "Молодец!" И чё? Вот. У я там уже, как знаешь, уже привыкла. А вот дома мне хочется сделать самой, я сама, сама. Или же вот у меня есть, так скажем, м, такая привычка, я такой творческий человек, и если там какая-нибудь, например, там какое-нибудь мероприятие где-то, да там, то я говорю: "Я сд я это сделаю", а потом я понимаю, блин, куда я ввязалась. Надо и вот это сделать, и это, и сюда съездить, а вот просить помощи как-то уже, знаешь, так скажем, стрёмненько, ну я же согласилась, что это я? Вот иногда мне кажется, вот можешь язык за зубами ч подержать, и в пусть кто-то другой это сделает, и посмотри как он справится. Вот.
Понимаю. Так. Да, конечно, н на самом деле твои, э, чувства они естественные и нормальные. Я чувствую, как ты устала вот от этого "сама-сама". То есть, э, всё на твоих плечах, и ты, я слышу, что ты понимаешь головой, что так нельзя, но тело уже на автомате делает, да, и внутри какая-то такая вина тоже. Это знакомое многим людям, которые привыкли на себе, э, всё это тянуть. А скажи, пожалуйста, а, а как реагируют близкие, когда ты всё делаешь сама? Они замечают, благодарят или, может быть, воспринимают это как норма?
Да. Согласна. Согласна. На самом деле близкие, иногда мне иногда муж говорит: "Может, ты успокоишься? Давай передохни, давай я тебе помогу". Я говорю: "Нет, я сама". Да даже он иногда говорит: "Может быть, ты попросишь помощи?"- если там не касаемо быт быта, да, там, я имею в виду какие-то мероприятия, где там я, так скажем, решила на добровольной основе, там, скажем, помочь с чем-то, да. И он говорит: "Почему ты опять согласилась на это?" Я говорю: "А, ну, мне нравится". А, э, потом мне, у вот, нравится 10 минут, а последние, не знаю, 90 % этого времени мне не нравится, потому что я через силу начинаю это делать. И вот он как бы тоже меня приземляет: "На научись говорить "нет", выстраивай границы, чтобы люди не сидели на твоей шее. Иначе вот, если ты, м не будешь это выстраивать, люди постоянно будут обращаться. Вот, она же согласилась, и в этот раз согласится".
Так. Понятно. Да. Да, э, это <exhales> такая, а, ситуация, то, что ты описываешь. Э, на самом деле, м, вот эта усталость. Э, действительно, это, м, тяжело и, может, э, как бы, э, неприятно звучит, э, э, в голове. Э, да, то есть: "Я должна". И тело уже говорит: "Э, хватит". И какой-то вот ты у помянула стыд, там, просить о помощи- это тоже очень распространенная, а, вещь. Вот. М. Но, а может быть, э, вот, э, надо подумать о том, что, м Делегировать, а попробовать, а, с малого, да, то есть, а, приучать себя. Не обязательно с каких-то важных задач, которые для тебя важны, или ты считаешь, что, а, действительно ты должна их сделать. То есть, э, не с больших дел, вот, организации мероприятий, а с мелочей тоже: там, попросить мужа, а, что-то сделать, там, а, попросить кого-то там разложить какой-то декор, там, на мероприятии. То есть дать кому-то маленькое задание, чтобы мозг увидел: мир, там, не рухнул, да- а всё работает. Как тебе такая мысль?
Да. Мгм. Да. Ага. Поняла. Поняла. Слушай, очень классная идея, потому что, а если, вот знаешь, э, вроде бы масштабное что-то передать, ты такой думаешь: "А что, я не могу, что ли, сделать?" А вот маленькие задачки, там, не знаю, что-то сделать для мероприятия, будет тоже классно, да, попробовать, а, или же, там, скажем, попробовать, а, посмотреть, что происходит. Это очень круто, да, посмотреть. Действительно, м мне кажется, мир не рухнет. Если я там делегирую маленький процент того, что у меня есть в проекте, да, каких-то, и уже посмотреть в целом, что действительно люди идут на помощь, если ты просишь ее.
Да. Конечно. Да, ты знаешь, э, и, э, можно тоже вот подумать, ам, что на самом деле вот есть за этим стыдом- попросить о помощи, потому что, а, э, стыд, э, чаще всего это, знаешь, не про то, что я не справлюсь. Это про то, что вот если я попрошу, там, ам, подумают, а, что я слабая или я покажусь неудобной, вот. Но, м, по факту, люди рядом с тобой, ам, а, хотят помочь, и некоторым это может быть даже приятно.
Так. Поняла. Да, да-да, и вот и вот эта боязнь, да, что просить о помощи, вот знаешь, как будто бы вот у нас здесь: "А вы должны всем помогать, вы должны там вот п" Вот это вот "должны" -никому я ничего не должна на самом деле. Да, вот просить помощи- это тоже не сло это сложно, потому что, как ты думаешь, как отреагируют люди: "А что? А вот, а вдруг они по посмотрят на меня косо-криво, да? Э, значит, я не справилась." Вот это тоже, вот она, должна, как скажем, вот эта тревожность, она вот еще и с детства. То есть: "Ты всё должна, всем должна, и вот, и помощи просить ты не можешь, потому что ты всё можешь сама." И вот это тоже, как скажем, давит на тебя и очень сильно.
Конечно. Да. Да, а на самом деле, вот это делегирование- это взрослый навык, это не слабость. Вот. То есть самые сильные, самые успешные и гармоничные люди- это те, кто умеет разделять нагрузку. Вот. Ты не становишься там хуже от того, что даёшь часть задач другим. М, да? То есть на тех же мероприятиях можно выбрать 1 вещь, которую делаешь там не ты, да, а, например, оформление- я там, а вот музыку- он, я там делаю декор, да, другой отвечает за напитки. То есть, ам, м, м, не взять всё в руки, а выбрать одно, что, например, не твоё, и как бы передать это.
Так. Поняла. Ага. Согласна. Слушай, это отличная идея, знаешь, а я уже вот потихонечку, вот, например, сейчас у нас скоро н новогодние мероприятия, и я уже н начинаю потихоньку делегировать, потому что невозможно всё сделать одной, иначе, если вот, э, я потому что прошлый год я пыталась всё сделать сама. А в итоге что? Сама ничего, сама не получилось, да, у меня. А то не так пошло, сё не так пошло. В этот раз я решила всё-таки научиться просить помощи, просить там даже вот маленькие варианты, там что-то с декором помочь, да. И вот в целом я сейчас пытаюсь, а, я контро контролирую, нево невозможно этот контроль убрать, а, но всё-таки пытаться дать, э, людям раскрыться и дать какие-то указания, и в целом, так скажем, не бояться просить о помощи. Вот, э, это очень важно. И знаешь, я вот хотела бы сказать тебе огромное спасибо, да, а, за то, что вот ты выслушала меня. А, рассказала о том, что действительно просить о помощи- это нормально, да. И то, что и п а п а начать с маленьких, б так скажем, а, деталей, просить маленькие задачи, там кому-то делегировать. Ведь хороший руководитель- это тот, который умеет делегировать. Да, а вот я <chuckles> забываю про это. И я хотела тебе сказать огромное спасибо за то, что ты, а, посоветовала мне различные методы, советы дала. Я обязательно ими воспользуюсь. И, надеюсь, я научусь, а, делегировать и, м, перестану брать на себя очень-очень много дел. Спасибо.
Здорово. Так. Конечно. Да, я, эм, м, поддерживаю тебя в твоем начинании. Я надеюсь, у тебя получится. Я была рада помочь тебе, вот, э. Твой муж тоже, он, э, вот, как бы, вижу, что он не раздражается, он беспокоится о тебе. Вот. Видит, что ты взваливаешь слишком много, а. Поэтому, а, надеюсь, э, э, вот эти несколько вариантов, которые мы рассмотрели, а, они тебе как-то помогут применить в жизни и поменять вот этот вопрос твой.
Да. Спасибо.